हाँ जी, बिल्कुल आती है। देखिए अ अ, जब भी वो गा गाना सुनता हूँ ना मैं अ, मुझे अ, हमेशा याद आता है। क्योंकि वो मैं अ, बचपन में वो गाना सुनता था। उस समय टीवी पर आती थी। अ, चित्रहार होता था ना अ, दूरदर्शन पे आता था चित्रहार। तो उस वक़्त ये गाना बहुत आता था। अ, और हमारे पास अलग से कोई चॉइस नहीं होता था ब गाना बदलने का तो जो आ रहा था उसी को सुनते थे पूरा। तो, तो अ, तब जब मैं वो गाना सुनता था तब तो बात अलग है लेक़िन जब भी मैं वो गाना सुनता हूँ ना, अ, वो गाना सुनने के तुरंत बाद मैं अ, अपने बचपन में लौट जाता हूँ। जैसे मेरे कानों में वो आवाज़ आती है ना, वो गाने की धुन बजती है या अ, वो गाने की पंक्तियाँ बहती हैं। तो अ, मैं अ, तुरंत अपने अ अ, कह लीजिए कि बचपन में लौट जाता हूँ। उस वक़्त मुझे लगता है कि जैसे मैं अपने उसी घर में बैठा हूँ जहाँ पर मैं छोटा-सा हूँ। मेरी मम्मी शायद ख़ाना बना रही होगी। मैं टीवी पर अ, वो गाना देख रहा हूँगा और ऐसा लगता है कि जैसे मानो समय कितना जल्दी बीत गया कि अ, उस छोटे से कमरे से लेकर आज अ, बाहर इतने दूर-दूर तक हैं और घर-परिवार से इतने दूर हैं। तब जैसे अ अ, म अ, मतलब अ, माँ-बाबा अ, को को छोड़ के न दूर रहना जितना मुश्किल-सा लगता था। आज उन्हीं से दूर रह के अपना जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। अ, आप कह लीजिए की मजबूरी है या ज़रूरत है जिस वजह से भी हो अ, ज़िम्मेदारियाँ हैं आप दूर रह के जिन अ, चीज़ों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। आपके नज़रिए बदल चुके हैं, सोच बदल गई है। लेक़िन कहीं न कहीं वो जो मेल बंधन है अपने माता-पिता के साथ या उस समय के साथ जब हम चीज़ों को देख रहे होते थे ना उसके साथ मैं कहीं न कहीं वो जुड़ाव महसूस करता हूँ उस पल की ये याद हमेशा आती है।
हुँ। हुँ, हुँ। बिल्कुल। ज़रूरत है। जी, जी। ओह, अच्छा। तो जैसे गानों की बात चल ही रही है कोई ऐसी अ, गानों को लेकर आपकी कोई ऐसी ख़ास शैली है कोई ख़ास जॉनरा है जो आपको पसंद हो? जैसे काफ़ी लोग हैं ना गाने कुछ काफ़ी लोगों को ब बहुत ख़ुशनुमा गाने सुनने पसंद होते हैं काफ़ी लोग अ, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो